Eee, YouTube kanalları var takip ettiğim, Instagrammerlar, TikTokerlar var. TikTok Çinlilerin ya, çok aktiftir TikTok'ta takip ettiğim Çinliler, Çince öğretenler falan. Onları sürekli izliyorum.
Hımm. Ya, gününün, böyle, hakikaten gündelik hayatının hâlâ bir parçası olarak kullanıyorsun yani Çinceyi. Yani, rehberlik yapsan da yapmasan da öyle, değil mi?
Oturayım, Çince çalışayım Evet, rehberlik için hazırlık yaparken zaten yapıyorum. Aynen, ya, bir şey izlerken falan da bakıyorum. Bir de, mesela, bir kelime tı söylüyorsun ya, sen. Ben bu kelimenin Çincesini bilmiyorum ya, diye kafama takıyorum. Hiç alakas Sen bana çok ciddi bir şey anlatıyorsun. Ben sana Aynen, kafa takısı. Hâlbuki ben senin söylediğin bir kelimenin Çincesini bilmememe takılmışım. Not alıyorum onu, sonra kontrol edeyim falan.
Öyle anladım. Ha. Ha, böyle böyle bir tutku. <chuckles> <chuckles> Harikaymış ya, yani. Onu bir kurstan başlayıp bayağı hayatının parçası yapmışsın, yani, gerçekten. Çin'i
Böyle, işte. Hob hob Evet. Ama seveceğim de varmış benim. Yani öylesine başladığım bir şey değildi. Çok
Yemekleriyle aran nasıldı peki? Yani, o onu da merak ettim. Hani, gittin, hani, bir anda öyle bir yemek kültürünün içinde, nasıl geliyordu Tayvan'dayken?
Ha ha. İlk gittim ben. 2-3 ayda 12 kilo falan verdim. Çok zayıfladım.
Ha, böyle bir sorun yaşandı, <chuckles> yani, ilk başta. <chuckles> Ha, o kadın
Yaşandı, evet. Ama şunu da biliyordum. İ İrem Hoca çok kilo aldığından söyleniyor. O da Tayvan'a gitmişti. Tesadüf, Çince hocamla aynı üniversitede okudum ben de. Eee, o da dedi ki, işte, "Ben, eee, çok gittim. Orada yemekleri yiyemedim, işte, sürekli, ııı, bilmiyorum, o markalar, işte, fast food markaları var ya, onları yemeyin siz sakın, gidip kilo alırsınız." falan dediği için de direndim. Sonra ben bir alıştım, ııı, Uzak Doğu mutfağına. Şu an hâlâ benim için top 1 yani, eee, Uzak Doğu mutfağı. Mesela
Hımm. Hı hı. Peki. Ha, öyle. Yani, yemek yemeye haftada birkaç gün öyle yiyor musun yine?
Yiyorum, yiyorum. Evde kendim de yapıyorum. Hot pot yapıyoruz arkada Tabii, hı hı. Çinli, Tayvanlı arkadaşlarım var, geliyorlar.
Ha, kendin de yapıyorsun. Hı Tabii ay Yani, senin yeme içme alışkanlıklarına dönüşüyor. Çay falan peki? Onlarda bir çay kültürü var diye biliyoruz. Hani, onlar nasıl etkiledi? İçiyor musun yani? Çin çayı mı, Türk çayı mı mesela, hani?
Evet. Çok güzel s Bak, şimdi, evde Çin çayı yapıyorum ama Türk çayı ben yapmayı bilmiyorum. Çaydanlığım falan da yok. O yüzden Türk çayı bulduğumda, Türkiye'ye gittiğimde çok değerli geliyor bana. İçiyorum ama evde Çin çayı yapıyorum, çay yaparsam. Çok yapmıyorum da. Çin yemeği yapıyorum.
Tamam. Ya, evde Çin çayı. Peki. <chuckles> Çin yemeği yapıyorsun, Çin çayı yapıyorsun, Çince video izliyorsun. Gerçekten arkadaşların rehberlik. Hakikaten bütünüyle dönüştürmüş, yani, hayatını. Böyle, sadece, hani, basit bir sosyal hayat değil, baştan aşağı gibi görünüyor yani. Hakikaten çok, ııı, güzel bir hikâye anlattın. Çok teşekkür ediyorum ya, çok, ııı, keyifli bir sohbetti.
Aynen. I hı. Değil mi? Evet. Hı hı. Çok keyifli. Daha anlatsam anlatırım da güzel güzel keyifli bir sohbet oldu.
Muhakkak. Peki, çok teşekkürler o zaman.
Hımm. Ben teşekkür ederim.